Ciao! come va?
Ciao, <chuckles> come va? Bene, bene, nulla di nulla di particolare, un po' così, c'è stato un po' u litigio con un mio amico e eh sì, e te che si dice? Ti è ti è successo?
Mh. Da caspita. Mah! Beh, sì, a me pure è successo, penso che sia successo un po', diciamo, un po' a tutti, no. <chuckles> Che non siamo le uniche? Sì, sì è successo anche a me oddio.
Eh beh, sfortunatamente. <chuckles>
<laughs> Che non siamo le uniche. Sì, sì è successo anche a me oddio
Eh sì. Ma ora cioè, tempo fa, ora siete vi siete riappacificati oppure Ah, meno male, meno male.
S. Sì, sì, sì, queste diciamo che sono cose che mi sono successe, ecco, alle amicizie dei 20 anni, 25 anni. Poi, ho iniziato un po' a capire le varie persone, e quindi quelle che ho intorno adesso sono giuste. <laughs> Volevo dire così.
Sì, capisco. Eh sì, eh sì, e infatti è quello il punto, cioè, cercare un attimino di capire chi hai intorno, anche perché poi alla fine i i litigi son cioè i fraintendimenti in generale sono, anche secondo me, a volte un'occasione per capire un po' com'è quella persona; com'è cambiato il modo in cui vedo io quella persona e come si approccia all'amicizia. Diciamo sono anche un'occasione per confrontassi, quindi alla fine <clicks tongue> non si reagisce neanche troppo male a volte, però beh, comunque mhmm, mi dispiace, cioè nel senso non è bello, ecco.
Esatto, esatto. Mh-mh. Beh, sì. Beh, no, comunque è quello è che magari, tu a un amico gli dai la fiducia cieca al 100% no, e quindi poi, quando magari succede qualcosa che ti fa sta male o che, è è è forse, non so, mi verrebbe quasi da dire che quando ti ti delude un amico, o un amico tradisce la tua fiducia, è quasi peggio del di un eventuale fidanzato.
Esatto. Vero. Mh mh. Sì. Vero, vero, vero.
Perché cioè, il rapporto è diverso, no, poi, come si dice, re amicizie te le porti per tutta la vita, quindi è quello che tu vorresti sperare.
Son d'accordo, son d'accordo. Io anch'io ho questa visione, cioè io, mhmm, volte penso all'amicizia come una cosa che è un pochettino più, uhm, fine, un po' più come dire, platonica dell'amore che forse poi si declina in tanti modi e va anche un attimino, come dire a, <clicks tongue> ehm, entrare in alcune fasi della vita particolari, tipo, non lo so, capito, il fidanzamento, i figli, e cose di questo tipo. Invece poi, in generale l'amicizia <clicks tongue> a volte che sia a scuola, che sia alle medie o all'elementari o quando si è più grandi magari all'università è è diverso, è diverso ecco.
ah-ah. Esatto. Sì.

Ehm, allora, allora io io perdono sicuramente, ehm, però non non dimentico assolutamente le problematiche che ci sono state, ehm, soprattutto perché credo che il rapporto evolva, soprattutto tramite appunto il fatto di non star lì a dimenticare, a metterci completamente una pieda una pietra sopra, essendo ciechi completamente rispetto allo screzio, al fraintendimento che c'è stato. Quindi <smacks lips> quindi ho perdonato, non ho dimenticato, ho cercato di trasformare quella di rendere quel litigio in un'occa un un un'occasione trasformativa per migliorare il rapporto in generale, e però non nego che spesso e volentieri, mhmm, come dire, ehm, le cose non non sono poi sempre tornate come all'origine, insomma, del rapporto. <smacks lips> Sì.
Eh, in che modo l'hai fatto, magari. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. È vero. Sì, è vero. Cioè e sta cosa secondo me è è difficile, perché pure a me è capitato magari di discutere, con qualche amico, perché aveva tradito la mia fiducia, però poi una volta che lo perdoni e comunque sì, c'è stato il chiarimento, però non è mai la stessa cosa, cioè nel senso se adesso gli dovrei andare a raccontare una cosa a uhm, una determinata cosa a questa determinata persona, ci penserei 10 volte, ma non perché però per evitare, capito, che magari ci possa essere, tra virgolette, "una ricaduta", se lo vogliamo dire così.
Esatto. Esatto. Esatto. Per non dargli un'occasione, diciamo, di ritradire la la propria fiducia. Quello è anche un meccanismo di protezione secondo me, che fa parte anche un po' dell'essere umano, il fatto di chiuderci un attimo quando una persona tradisce la propria fiducia in generale. E, anche perché poi io davvero credo che uno dei presupposti fondamentali in un'amicizia, ma proprio nei rapporti interpersonali sia la lealtà, cioè nel momento in cui manca quella, onestamente io non so se poi voglio di nuovo riallaccià il rapporto con te. Eh
Sì. Beh sì, sì. Certo, no. Ah-ah. Certo. Ma no, ma infatti anche perché se manca quella vuol dire che è un rapporto di convenienza, cioè nel senso io e te siamo amici perché magari tu non c'hai nessuno co' chi andarti a prendè un caffè, io non c'ho nessuno, ci andiamo a prendere il caffè insiem però quella per me non è amicizia, cioè è una cosa falsa.
Esatto. Esa Esat

Vero.
Perché si tende ad avere tante persone intorno, perché uno al giorno d'oggi devi far a vedere che hai tante persone intorno cioè io c'ho 5 amici, cioè li posso contare sulle dita di una mano, che io posso ritenere amici, per gli altri per me sono conoscenti ed è diverso. Eh, invece oggi non si dà proprio peso all'amicizia: "No, eh, siamo tutti amici, che" poi si si parlano male tra di loro, cioè quella non è amicizia. Quella è
Sì Vero. Assolutamente, assolutamente. Esatto. Esatto, assolutamente. No, è una cosa ecco, di convenienza, è una cosa di stare in gruppo, perché bisogna far vedere di avere questo gran gruppo, cercare validazione dall'esterno, dimostrando appunto di essere una persona che è circondata di altre persone, ma poi anche questo, <clicks tongue> cioè alla fine esser circondati di persone, ma poi non hai nessuno di cui fidarti veramente, e poi lì non c'è troppo da stupirsi quando una persona tradisce la tua fiducia. E lì poi, secondo me, vedi si reagisce o sviluppando magari un senso critico, quindi imparando la lezione, oppure, come dire, s si fa ancora peggio, cioè s si cerca poi di andare a sostituire la figura della persona che ti ha tradito con la figura di un'altra. Tipo il chiodo schiaccia chiodo, no, che anche questa volta si fa, uhm, nelle relazioni, che è una roba poi molto molto triste. E poi
Sì, sì. È quello, sì. Ah-ah. Sì. Ah, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Beh certo, certo, assolutamente, io so' più dell'idea che piuttosto che ecco, appunto, fare il chiodo schiaccia chiodo, ehm, guarda preferisco rimane' da sola e aspettare che arrivi, perché tanto prima o poi arriva quella persona che ti fa riconquistare un po' la fiducia nell'essere umano, no. Perché poi è quello, eh. Ehm, cioè fidarsi dell'essere umano. <chuckles>
Mh-mh. Assolutamente, assolutamente. Si, ma ma assolutamen Sì, anche perché poi alla fine veramente, <clicks tongue> ehm, credo che gli amici siano una valvola di sfogo in generale, siano un quasi a alla fine un nostro specchio, no, in determinate circostanze, una sicurezza e è importante.
Sì. Beh sì, sì. Gli amici alla fine so io penso anche che sono la famiglia che tu ti scegli, no, perché noi nasciamo in una dea determinata famiglia, però c'è poi una famiglia che tu scegli e quelli son gli amici.
Esatto. Sì.

Eh guarda, non potevi dire cosa più vera in assoluto, questo lo penso anch'io, perché chiaramente poi i rapporti d'amicizia stai lì a, mhmm, a a coltivarteli, a confermarli o a smentirli giorno per giorno. Invece la famiglia, quella è quella rimane, nel senso che non puoi sceglierti l lo zio e la zia e il nonno. <chuckles> Esatto. Esatto, esatto. E questo infatti poi è è anche vero che si reagisce spesso e volentieri in modi completamente diversi quando si subiscono tradimenti da parte dell'uno o da parte dell'altro, cioè con la famiglia spesso e volentieri a volte o si è accondiscendenti, oppure una volta che si rompe, addio basta, i rapporti si son persi. Invece con gli amici, se non si è magari tendenzialmente persone particolarmente orgogliose, eccetera, c'è sempre un po' quel tira e molla, nel senso quella quel tentativo di di chiarire le cose, di di, uhm, magari
C'è. Sì, sì, sì, sì, sì. Eh no. Eh-eh no, quella ti capita e basta, te la devi prendere così com'è. <chuckles> Ah-ah. Beh, cer Sì. Ah-ah. Sì, sì, sì. Ma sì, ma poi quel tentativo di chiarire le cose c'è soprattutto quando c'è interesse da entrambi, perché a me è capitato anche di fare delle discussioni, dove poi dall'altra parte sembrava come che aspettava quel momento per allontanarsi, no?
Mh-mh.